Acabou de acontecer. Então, assim
Uhum.
Eh você precisa também um pouquinho, eh, eu eu vou a super apoio e é admirável que você esteja querendo, hã, se levantar, e
Sim, quero muito. Eu estou cansada de ficar no fundo do poço, sabe. Eu quero voltar a investir na minha autoestima, na minha beleza, com a os autocuidados, sabe, cuidar da minha pele, buscar uma dermato, fazer um corte de cabelo novo, talvez umas tatuagens, voltar para terapia, quero fazer academia também, mas eu não estou encontrando motivação para fazer isso, sabe?
Lógico. Claro.